Değil mi?
Kuzu etinin, evet. Iıı, peki, mesela, işte, yani, gençliğinden, küçüklüğünden, işte, kurban bayramları, ramazan bayramları falan filan, dedin. Şimdi işte İspanya'da yaşıyorsun mesela, o dinî bayramlarda ülkene gidip tekrar bu lezzetleri tadabiliyor musun, yoksa, hani, tabii artık farklı şehirler, göç, bunlar nasıl değiştirdi, yani, senin yemek ve din hayatını? <chuckles>
Hı hı. Evet. Hımm. Hıı, bayramlarda git ı hı, bayramlarda gidemedim, ya. Eee, ha şöyle mesela, işte, o i domuz eti mesela, var ya, benim hiç şeyim olmadı. Eskiden mesela, yiyemiyordum. Eee, küçükken bir kere böyle tadına bakayım diye yemiştim. Ve hoşuma gitmemişti, gerçekten. Böyle, s kokusu, mokusu, böyle, belki yanlış bir şey yediğim için de o olabilir. Eee, bazı şeyler yenmiyor O da olabilir, ama, şu an, mesela, o tarafta bir şeyim yok, mesela. Domuz eti yiyorum. Hoşuma da gidiyor, açıkçası, yalan yok, yani, emm, <swallows> şey, vardır ya
Hımm. Belki evet, bilinçaltı da olabilir. Hı hı. Ya, insanın damak yapısı da belli bir yaştan sonra gelişiyor zaten. Sevmediğin şeyleri sevebiliyorsun.
Evet. E, tabii ki. A, aynen öyle. Dinle bir alakası olmuyor, yani, dediğin gibi. Eh, ş din, yani, çünkü görmemişsin, yememişsin ve a alışmadık, ııı, alışmadık alışmamış olduğu için, eee, kötü gelebiliyor. Ama, şey, şey tarafı da vardır, ya, yani. İşte, bütün günahları işleyen, abiler, ablalar, eee, işte, "Hayır, domuz eti mi? Hayır, tabii ki de yemiyorum. Ne saçmalıyorsun?" falan gibi sorular da yapabiliyor. Ö öyle bir şeylere de konu olabiliyor domuz eti.
Evet. Aynen. <chuckles> Ya, evet. Sanırım domuz etinin pis olduğuna dair de bir algı var. Herhâlde o yüzden de. Yani, tabii ki, artık teknoloji çok gelişti. Yani, hani, eee, tabii ki, dinin çıktığı zamanlardaki gibi değil, yani, de, ama hâlâ, bence, Türk toplumunda biraz da, o algı var. Çok temiz bir et değil, yemeyelim gibi, herhâlde.
Eee, yani, hani. Evet.